Né. Agora, se você tá num local que você não sabe onde estão teus papéis, né, que tá aquela bagunça, toda vez que você precisar de alguma coisa, vai ser um caos.
Porque você nunca sabe onde tá, né.
E é, e você sempre tá com pressa, sempre aquele stress, tudo é pra ontem, né, então é claro que é super fácil falar: "Ai, tem que estar tudo organizado, bonitinho, não sei o quê".
Uhum.
Eh, não a gente não é perfeito, né, claro. A gente faz o maior que a gente pode, né, então acho que n no o ideal seria que tudo estivesse muito bem organizado, tudo muito bem limpinho. Se não der pra estar 100% assim, m mas pelo menos no caminho, né.
Uhum. Uhum. Hum. Entendo, entendo. Então você tá sempre procurando manter a sua casa, já que você trabalha de casa, muito bem organizada, pra que isso te poupe tempo e não gere, eh, energias estressantes, né.
Exatamente. E, so sobretudo ali, exatamente, onde eu trabalho, né.
Uhum. E sem hum, desculpa, continua. Uhum. E assim, sempre foi assim ou erros e acertos, até chegar nesse lo local?
Ah, erros e acertos, né, porque no começo você não sabe de nada, né. <chuckles> No começo você é um aprendiz da vida, né.
Uhum. É verdade.
E aí você vai sentindo, né, acho que quando você mora com seus pais, né, você tem lá uma escrivaninha, eu, na verdade, eu nem tinha mesmo, porque era uma que eu dividia com meu irmão, então acho que era complexo, né.
Uhum. Uhum. Ah, sim.
E isso atrapalha, porque se você tem uma escrivaninha onde você deixa os teus livros, hã, tuas anotações e o e as coisas que você precisa pra trabalhar, é prático, porque tá ali, tá naquele local, que é o local deles, né. Agora quando você não tem um local, você imagina, ai, você tem que colocar ali, depois no dia que você precisa, você tem que pegar não sei aonde. Tudo é complexo.
Ok. Uhum. Uhum. Ah, sim. Uhum. Tá em outro lugar. É verdade. É legal você falar disso, porque eu já vi muita eu gosto muito de organização, então eu eu consumo esse conteúdo nas redes sociais e eu já vi uma influenciadora chamando isso de conceito de casinhas.

Hum.
E não tem o que fazer, é assim, ele foi codificado dessa forma, entendeu, e é difícil mudar.
Uhum. Ah, é menos mal que você já entende que é assim, porque se fosse uma situação que gerasse, hã, atrito entre <chuckles> vocês, po ia ser um grande problema, né.
É, na verdade, por exemplo, pra amenizar a situação então vamos supor, eu sou certinha, se eu comunico com você tal horas, eu acho que eu tenho que chegar essa hora, se eu posso, só não vou chegar se realmente acontecer alguma coisa, né, não vou dizer que Cem por cento das vezes, né, dá certo. Mas eu acho que tem o mínimo de respeito, né. Mas ele ele entra num num círculo, eu não sei te explicar, sempre tem alguma coisa mais importante para fazer.
Uhum. Sim, sim. É verdade. Com certeza.
Não importa o que seja, você entendeu? Então ele não consegue romper essa barreira, mas
Uhum.
eu dou uma forçada então eu falo assim: "Olha" eu já começo acho que ele odeia que eu faço isso, né, mas eu falo: "Ó, se a gente tem que estar tal hora em tal lugar, a gente precisa sair de casa tal hora. Pra gente sair de casa tal hora, né, eh, a gente precisa se preparar tal hora". Então eu vou, né, mostrando pra ele que quando eu falo que se a gente tem que estar 17h no lugar, pelo menos a partir das 16 a gente já tem que, né, começar a se encaminhar, não estou exagerando, né, é o processo social.
Ah, rola uma re aí. <chuckles> Uhum. Não, você não está exagerando. E é é muito interessante, eh, esse esse seu relato, porque a percepção de tempo das pessoas é muito diferente. Hã, esse domingo não, sábado
É isso, é isso, você tocou no ponto.